Ja, mit Schreiben zu beginnen, Literaturrecherche zu betreiben und so weiter, weil ich immer das Gefühl habe: „Boah, ich verstehe das vielleicht nicht und dann ist das wahrscheinlich wieder 'n Zeichen dafür, dass ich nicht so schlau bin wie die anderen.“ Und, äh, ja, also, ich es fängt eigentlich immer schon es fängt eigentlich damit an, wenn die uns sagen: „Boah, hier das und das ist die Prüfungsleistung und, äh, ihr müsst 5.000 bis 8.000 Wörter schreiben.“ Und dann bin ich immer schon so: „Oh nein, bitte nicht.“ <chuckles> Mhm.
Mhm. Ja, okay. Hm, ja, also, da verstehe ich auf jeden Fall, dass man sich da so 'n bisschen überfordert fühlen kann. Ähm, das ist natürlich schwierig. Ähm, vielleicht auch noch mal so 'n bisschen so so zur dieser Angst, dass du sagst so: „Oh, was könnten die anderen denken?“ Ähm, hattest du denn da schon mal irgendwie 'ne Situation, wo dich jemand vielleicht irgendwie kritisiert hat oder angesprochen hat irgendwie oder ja, dir irgendwas dazu gesagt hat, also, dass man sagt so, diese Gedanken sind Realität geworden an irgend 'nem Punkt?
Mhm. Mhm. Mhm. Also, <snorts> an der Uni jetzt nicht oder s nicht so irgendwie. Also, es ist nicht so Kommilitonen oder so. Ähm, das ist halt mehr so, wenn man sich dann mal unterhält, ähm, in der Uni über, ja, Prüfungsleistungen und die sagen dann schon: „Oh ja“, die kommen richtig gut klar und die seien ja schon fast fertig und so weiter, dann dann fühle ich mich immer schlecht und dann ist es nicht wirklich so: „Ja, na hast du schon angefangen und wie weit bist du schon?“ Und, äh also, das ist nicht irgendwie, dass die wie komische Fragen stellen, sondern man unterhält sich halt so drüber und dann kriege kriege ich halt so mit, ja, okay, die wahrscheinlich die sind schon wieder viel weiter als ich. Das heißt, die verstehen das alles schon wieder viel, viel besser. Also, an der Uni ist das eher dann so und andere andere g Art von Kritik, also, ich habe schon mal so 'n paar beste Freundschaften verloren, einfach weil die an irgendeinem Punkt nicht mehr so richtig mit mir klarkamen, ähm, meiner Persönlichkeit und so und, äh
Mhm. Oh, okay. Ist da irgendwas vorgefallen oder ist das einfach so auseinandergelebt?